वही, जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
तो अ, वह भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, हाँ जी।
और मुझे तो यह भी लगता है कि अ, आने वाले समय में, जो क्लासेस होंगी वो सब ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो है हर कोई ज हर किसी पे इंटरनेट और अ, मोबाइल फ़ोन की सुविधा है और लोग अ, ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या होता है ये हम लेक्चर बार-बार देख सकते हैं और अ, वन टू वन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं मतलब साथ पेड कोर्सस लेके। लेकिन उसका दुरर नकारात्मक साइड भी है और जैसा आपने देखा होगा थ्योरी ऑनलाइन पढ़ाई जा सकती है, जबकि प्रैक्टिकल अ, जो है वो क्लास में ही होना चाहिए। वो, अगर बराबर मेंटेन करके चले तो काफ़ी अच्छी बात है अ, और होमवर्क और टेस्ट ऑनलाइन करा सकते हैं, जो और अ, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते है, उसको ऑफलाइन करना चाहिए ताकि वो बच्चे टीचर से पूछ सके अपने जो जितने डाउट हैं। और, और डिजिटल टूल्स आते हैं जैसे एआर आते हैं और वीआर वर्चुअल रियलिटी आता है, इसका इस्तेमाल करके तो मतलब बच्चों को काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा, ऑनलाइन क्लासेज में भी, आपको क्या लगता है?
हाँ। हाँ।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 हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए अ, मैं मेरा वही मानना है, कि आप एआर-वीआर आ जाए, चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर जो बच्चे की जो टीचिंग और लर्निंग मेथड ये होता है ना पूरा, ये मुझे लगता है कि जितना अच्छा ऑफलाइन हो सकता है, वह ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। और मान लीजिए अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है, संभावनाएँ ऐसी आती हैं, कि पूरी तरीके से पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया जाए अगर, तो मैं ये मानती हूँ कि हफ्ते में कुछ दिन होने चाहिए एट लीस्ट 1 या 2 दिन, जिसमें बच्चों को ना, ऑफलाइन बुलाया जाए।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
ताकि बच्चे बच्चों से टीचर का इंटरेक्शन हो। बच्चे जो है ना फेस टू फेस अपना जो है ना डाउट, टीचर से पूछ सके और एक-दूसरे को जानने का भी बच्चों को मौका मिले ,अपने सहपाठियों से ना फिजिकली जब बच्चे फिजिकली मिलते हैं और एक ऑनलाइन मिलते हैं उसमें बहुत फ़र्क है।
हाँ। जी, जी। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
तो इस तरीके से जान सकें, हाँ जी। तो वही है कि आपसे बातें करके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में खैर मुझे पता ही था जैसे मैंने आपको बताया, कि मैं शिक्षक हूँ, बट आपसे बात करके ना मुझे बहुत सारी नई-नई चीज़ें जानने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी रियलाइज करी, कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर है और क्यों ऑफलाइन क्लास जो है बेहतर है और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगी इस बारे में।
जी। जी। जी। हाँ। जी, मुझे भी आपसे बात करके को काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, आशा करता हूँ कि फिर मुलाकात होगी किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।